ああ、そうなんですよね、うんうん。何ですけど、うん、ちょっとね、水彩画って言うのを、しっかりやった事がないので、ちょっと、何から手を付けようかなって言うのが、ちょっと迷ってるんですよね。
うう、うーん。 うーん、あの、お友達であったり、家族に、何かこう、そう言った活動をされていらっしゃるって言う方は、身近にいらっしゃいますか？
はい。うん。 ああ、でも、結構確かに、家族はそう言う、何て言うか、絵を描いたりみたいなのは、される人も居るんですけど、うーん。
はい。 ああ、そうなんですね。
あ、でも水彩画は分らないですけど。でも、あ、でも、きっと経験とかあったり、何かね、知ってたりするかもしれないですね、うーん。
うんうん。 ええええ。 あ、そうですね、あの、水彩画か、油絵かで、ちょっとまたね、手順って言うのは変わってくるんですかね？あれは。
はい。 ああ、多分、そうですよね、水彩画は、特有の、ね、水を含ませて、とかありますよね。うんうんうん、油絵と、また確かに変わって来ますよね、何か、そう言う、さ制作の過程が、うんうん。
うーん、あ、確かにそうですね、うーん。 そうですね。 うん。 また、その違いもちょっと、面白そうですね。
確かに。 あ、確かに、そうですね、私も、油絵も一切やった事ないので、そっちもちょっと、興味ありますね、うんうんうん。
うーん。 ええええ。 で、ああ、そうなんですね、道具がね、また全然違うので、描く物の、こう何でしょう、奥深さって言うのも、また違うんですかね、あれは。
はい。 うーん。

ああ、そうですよね。うんうん。なんというかこう、絵葉書きサイズぐらいの。うんうん。
うーん。あ、そうですね。割と小さなサイズのものに書かれている方が多いなっていうイメージがあるんですけど、あのやはり小さいものからやってみたいですか？
はい。 あ、そうですね。私もそういうイメージで、うん。なんかハガキサイズぐらいから始めて、ね、そういう風景、なんかここ心に響いたものをね、書いてみるみたいな。やると楽しいだろうなってちょっと思ってますね、うんうん。
うん。ああ、いいですね。 ええ。ええええ。 楽しそうですね。ああ、では、絵葉書きサイズから何かちょっと簡単に始めて誰かに出してみるっていうのも素敵ですね。うん。ね。
あ、そうですね。うん。なんか旅先から、ね、郵送したらちょっと面白いですよね。うんうんうん。
面白いですよ。受け取ったらね、凄く嬉しいと思います。
確かに、何かこうメッセージとか添えて送れたら素敵ですよね。うんうん。
うーん、素敵ですね あの絵が上手い下手にかかわらず、もらうと手書きって何かちょっとこうほっこりしますもんね。うん。そうですよね。ね、誰に送りたいですか？もし送るなら。
うん。 あ、確かに、なんかね、温かみというか、温もりみたいなのを感じますよね。うんうんうん。 ああ、どうどうでしょうかね。うん、うんうんうん。
うん、迷いますね。
まあ、ま家族とか友人にね、その、うん、出先確かに出先から送ると、<chuckles> ちょっと驚かれたりとかもされると思って、はい、良さそうですよね。うんうん。
うん。ええ、ええ。 <chuckles> うん、そうですよね。ええええ。うん、あの誰に送るかって考えるだけでもちょっとわくわくしそうですね。うん。
ああ。確かに。そうですね。うんうん、そこも楽しそうですね。うんうん。
うん。うん、あと何かそういった水彩画の展示であったり、ちょっと絵を観に行くっていうのはされたことはありますか？
はい。 あ、確かにそうですね。一時、く美術館とかですかね。展展示は、はい、観に行ったりはありますね。うんうん。
ええ。 うん。 あ、そうなんですね。あのそれ見ると、なんかこう道具とかって買いたいなっていう風になったりしますか？やはり。
うん。